Hou là! Ah oui, donc totalement différent. OK.
Donc là, pour le coup, niveau aventure, heu heu et et et c'est et quand il a proposé Bali, j'ai dit: «Heu ouais, c'est mortel, trop bien!» et quand il me dit: «Club Med», je lui dis: «Ah non, pas bien!». <laughs> Je lui dis: «Bah, non, parce que j'en ai fait, des clubs, c'est très bien. Mais est-ce que tu est-ce que tu tu traverses la moitié du globe et que tu fais 15 000 km pour aller t'enfermer dans un club et dire: "Ouais, j'ai vu le pays" en ayant fait juste 2 excursions, heu et le reste du temps, tu tu restes entouré de gens qui, soit parlent ta langue, soit parlent d'autres langues, heu, issues de partout dans le monde et que tu vas pas à la rencontre des gens?», tout ça donc
Mmh, mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord, oh, ouais, je vois. Ouais. Mmh. Mmh mh, mmh mh, mmh. Oui, c'est un peu c'est c'est pardon de te couper, c'est vrai que c'est un peu, heu heu, ce qui découle, heu, naturellement quand on parle club et cetera, heu, c'est un truc auquel les gens pensent souvent, hein, ouais. Mmh, mmh mh.
donc, ça a été, heu Mmh mh. Bah, ouais, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, heu, je lui ai dit, heu: «Si tu veux qu'on fasse un club, à ce moment-là, heu, tu vas à Hammamet en Tunisie. J'ai rien contre Hammamet, j'y suis allé plusieurs fois, mais tu auras un club, tu auras de la plage et tu auras du soleil et tu te baignes et puis voilà, heu, c'est tu bu même un peu plus loin en Grèce ou quoi, mais heu, en tout cas, heu» tu vois? Et moi, je lui ai dit: «Moi, ce qui» et justement, on en revient à cet à cet esprit d'aventure, moi, je lui ai dit: «Moi, si on va là-bas, je veux bien qu'on on peut peut-être couper la poire en deux, on peut peut-être prévoir tout, c'est-à-dire savoir où on va dormir, choisir des hôtels sympas, heu, avoir un port d'attache, si tu veux, si vraiment tu y tiens», parce que ça faisait quand même partie vraiment des trucs, heu, quand il voyageait l'été, heu heu, c'était son grand voyage de l'année. Il avait envie aussi de de se reposer, de se poser. Je lui dis: «Si tu veux, on se prend un méga grand hôtel club pour 5 jours, mais on part 3 semaines, je fais pas 3 semaines au même endroit». Ah ouais! Ah ouais.
Oui. OK. OK. Mmh, mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh. Ouais. Ouais! D'accord, d'accord. En club? Mmh, d'accord! OK. Et alors, est-ce qu'il a accepté?
Tout à fait. Mais il m'a dit: «Alors»
C'était c'était ton anniversaire, en plus.
Ouais, mais justement, bah, ça a été je crois, heu non et non, puis je l'ai j'ai piqué sa curiosité. Il m'a dit: «Écoute, toute la responsabilité repose sur toi. Si derrière, parce que c'est un voyage qui a coûté très cher, on a investi dans ce truc et que je suis dégoûté, que j'en garde pas un bon souvenir, ce sera de ta faute». Tu vois, c'est vraiment mais j'avais la pression, quoi et moi
<chuckles> D'accord. Mmh mh. Mmh et bah c'est qu ce que j'allais te dire! Pression ultime, OK.